Infatti, è anche un pochino quello, no, il il problema. Anche il il tempo che, poi, dedico alla mia famiglia, ho sempre paura, magari, di deludere le aspettative, ehm, proponendo, magari delle attività, ehm, che non sono, insomma, troppo, ehm, azzeccate o, comunque, appunto, che possano non piacerli. Ho sempre questo timore perché, dico: "Già passo poco poco tempo con loro. Se in più il poco tempo che passo, faccio somma, mhmm, propongo delle cose non troppo interessanti, è proprio un cioè, son proprio un fallimento." Quindi, ehm, tu, magari, hai idee, no, di di di, mhmm, proposte, attività, ehm, familiari, ehm, di qualità che, insomma, possa fargli dire, ehm: "Wow che bella giornata papà." A mia figlia e strappare un sorriso a mia moglie?
Mh-mh. Mh-mh. No, guarda, assolutamente, secondo me, ehm, innanzitutto, è importante non non partire, diciamo, ehm, con con l'ansia di di sbagliare, perché poi, secondo me, anche l'atteggiamento con cui si si fanno certe attività, certe cose, ehm, va un po' a mhmm, non a rovinarle, però a condizionarle.
Ok quindi più sicurezza. Devo essere un po' più sicuro, okay.
Esatto. Ehm, e poi il consiglio che io mi sento di darti, magari, è di, ehm, appoggiarti anche a tua moglie, tua figlia, nel senso che, magari, si può decidere insieme cosa fare di volta in volta, così che, diciamo, i desideri e le necessità di tutti vengano ascoltati e ehm, e sia un'attività piacevole per tutti, senza che sia tutto, magari, anche sulle tue spalle, ecco.
Okay, quindi, coinvolgerle proprio. Okay. Mh. Okay, dunque, decidere proprio insieme l'attività e la cosa da fare, coinvolgendole in maniera proprio attiva, okay. Okay, interessante questo spunto. Eh, ehm, proverò ad adottare tutte queste queste cose che mi hai suggerito. Anche perché, ehm, davvero, e inizialmente, ero proprio scoraggiato. Effettivamente, mi hai dato degli ottimi spunti, ehm, magari, potrai davvero trovare la la giusta soluzione. Ehm, quindi, ti ringrazio davvero di cuore.
Esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh, mh.